Fíjate que tengo últimamente como mucho estrés, no sé si es por el fin de año, la verdad es que este año estos últimos meses me han traído, eh, pues, realmente sacudida de alguna forma, eh, la verdad es que ya llevo tiempo queriendo, eh, encontrar una técnica, eh, para poderme relajar, eh, tanto el cuerpo y mente, pues, de una forma rápida, ¿no?, eh, tengo 2 hijos y y cuido a mi mamá, y también tengo a mis suegros, entonces, eh, alguna que otra vez, algunos enfermos, entonces, la verdad es que, eh, es como una vida bastante ajetreada y no sé cómo, eh, poder relajar mi cuerpo y mi mente rápidamente, no sé si tuvieras algún tip, algún, eh, consejo que me pudieras dar, eh, para alcanzar nuevamente esta paz, ¿no?, la verdad es que, te comento, o sea, diario es como que el trabajo, la familia, eh, tengo como que estas actividades, eh, todo el tiempo, eh, no me puedo dar la oportunidad de, mm de estar así todo el día, ¿no?, porque tengo mucho contacto con gente, eh, ajena, entonces, la verdad que no veo el por qué tendrían que sufrir, eh, los estragos de mi estrés y de mi mal humor, ¿no?, me gustaría, de alguna forma, eh, aprender alguna técnica rápida para poder relajarme, ¿no?, eh, ¿crees que pudieras ayudarme un poco con esto?
Claro que sí, por supuesto, aquí estamos para esto y sí, eh, pues, todo se puede resolver, vamos a buscar algunas técnicas para para ayudarte, ¿no?, con respecto a este a este problemita, es importante, antes que nada, pues, eh, hacerte, pues, saber un poco más, ¿no?, saber un poco más del contexto, encontrar algunas cosas más, ¿sientes más tensión en el cuerpo o más ruido en la mente, eh, frecuentemente?, o sea, ¿cuál cuál sientes que es un poquito más más pesado?
Oh, gracias. Claro. Fíjate que yo creo que el ruido de el la atención en el cuerpo es como una respuesta a la atención en la mente, entonces, creo que lo más importante, o el donde me quisiera enfocar, eh, principalmente sería en la mente, ¿no?, porque creo que de ahí se desata como que toda esa tensión en mi cuerpo.
Okey, okey, lo entiendo bastante bien, muy bien, ¿tu respiración sientes que de vez en cuando es algo agitada o o superficial?
Yo creo que en momentos de tensión es bastante superficial, es más, yo siento que hay días en que me cacho, o momentos en los que me canch que me cacho, que no respiro, que estoy conteniendo la respiración, ¿no?, y ya cuando, eh, de repente tengo como que esta oportunidad de de darme cuenta, de cacharme, es cuando digo: "Ay ay, creo que no estaba respirando", entonces, es bastante superficial mi mi respiración.
Claro, comprendo totalmente esa sensación de de ansiedad y de agobio, ¿no?, por por eso sí, es algo feo, lo entiendo bastante bien, ¿qué tan urgente necesitas calmarte?, eh, pues, cuando pasan estos episodios, ¿no?, o sea, ¿quieres que ya sea prácticamente a los a los minutos?
Claro. Pues, sí me gustaría, sobre todo como para controlar un poquito esas reacciones impulsivas que de vez en cuando tengo, ¿no?, eh, hay cosas que eh, yo yo creo que por el grado de estrés que manejo, hay cosas tan insignificantes que de repente me sacan de quicio. Entonces, en estos momentos es cuando quisiera, pues, mantener este control y volver como que a mi centro, a mi paz, eh, eh, de forma inmediata, ¿no?, no explotar, eh, por cosas tan insignificantes.
Okey, claro, sí, lo entiendo completamente, ¿y qué sueles hacer cuando estás muy activa que no te ayuda tanto?, o sea, ¿cuál es esa actividad que sientes que que te que totalmente te te saca de, pues, ahora sí, que estrés bastante.
Eh, pues, yo creo que, es más como que las actividades en en casa, em, el no poder hacerlas, eh, el no querer eh, no poder no tener tiempo para terminarlo todo, ¿me explico?, o sea, eh, necesito trabajar, porque si no trabajo, pues, no me pagan, eh, necesito ir por mis hijos, porque no tengo quien vaya por ellos, entonces, como que estas son actividades prioritarias, pero definitivamente algo que me gusta es mantener como que mi casa limpia, ¿no?, y bonita, porque, pues, me gusta que la gente la perciba de esta forma, me gusta salir y y tener todo ordenado, entonces, como que no poder hacer esta actividad, no tener tanto tiempo como, como lo necesito para, para mantenerla siempre como me gusta, pues es lo que me causa más estrés.
Claro, entiendo totalmente esta situación, ¿no? La verdad, sí siento que es bastante complicado y, pues, bueno. Otra pregunta que me sale, que me surge, eh, ¿hay alguna señal física clara de estrés? No sé, mandíbula apretada, hombros tensos, eh, sientes algún nudo en el estómago, algo, alguna sensación física que va fuera de de lo normal.
Eh, pues todas las anteriores, creo que, eh, yo creo que depende mucho de del momento, ¿no? Em, creo que eh, por ejemplo el no respirar es una de las de las señales que me da mi cuerpo, eh, el dolor de cabeza podría ser esta eh, mantener mis mis manos apretadas, eh, creo que esas son las señales principales que veo durante el día. Y durante la noche, pues cambian totalmente, creo que es esta tensión en el cuerpo, este, la mandíbula apre apretada, pero, pues eso es cuando cuando estoy durmiendo, ¿no?
Okey. Okey, claro, sí, totalmente, sí, sí, sí, es algo bastante, pues, feo, ¿no?, es una sensación muy fea y entiendo realmente cómo te sientes, y pues bueno, mira, cuando necesites relajarte rápido, lo primero es recordar que no tienes que pensar la calma, ¿sabes?, tienes que ayudar a tu cuerpo a sentirse seguro, la mente suele seguir al cuerpo, no al revés, ¿no?, quizás también pueda ayudarte, eh, empezar por la respiración, pero sin forzarte, claro, o sea, podrías intentarlo inhalando lento por la nariz
Sí. Okey. Okey. Okey.
contando hasta 4 y exhalar por la boca, contando hasta 6, unas cuantas veces, unas 5 o 6 veces serían bastante buenas, para que trates primero de calmarte a ti, ¿no?, primero a tu cerebro, a a tu interior, exhalar
Claro.
más largo, le da al cuerpo la señal de que puede bajar la guardia, ¿no?, de que podemos ponernos un poco más en una zona de confort, un poco más tranquilos, ¿no?, algo que también podrás intentar y que, quizás, te pueda ayudar, sería intentando soltar la tensión de forma consciente, aprieta por 5 segundos tus hombros, tus manos, no sé, la mandíbula y luego suéltala, a veces el cuerpo necesita notar la diferencia pues para relajarse, ¿no?, tú dices que los aprietas, aprietas y te quedas así, bueno, entonces, aprieta y ves soltando poco a poco, ¿no?, para que
Okey. Okey. Guau.
pues, el cuerpo vaya sintiendo eso, ¿no?, esa esa diferencia, ¿no?, eh, otro tip que te podría brindar, que quizás pueda ayudarte, sería anclarte al presente con algo físico, por ejemplo, apoyar los pies en el suelo, tocar una superficie fría o describir mentalmente lo que ves a tu alrededor, a veces, por la ansiedad, por el estrés, eh, uno, pues, ese no siente que está aquí, ¿no?, o sea, es tanta la la la energía que uno no siente, esto puede ayudarte a salir del torbellino mental también, ¿no?, pasan tantas cosas en la cabeza que que, bueno, hasta uno no sabe ya qué qué está sucediendo en verdad, eh, intentar también bajar la exigencia de sentirte bien, ¿no?, no necesitas relajarte por completo porque, pues, estás en una situación estresante, pero pero sí tratar de sentirte un poco menos tenso, o sea, ya es ya es ganancia, ¿no?, son ejercicios que
Claro. Okey. Okey. Oh. Claro.
que quizás te puedan funcionar, quizás te puedan ayudar, y algo importante, si no funciona la primera, no significa que estás fallando, ¿okey?, o sea, a veces también el sistema nervioso aprende con repetición, con calma, con amabilidad, cada cada intento, ¿no?, de verdad, eh, espero que quizás estos pequeños tips te puedan te puedan ayudar un poco, ¿no?, no sé qué te parecen, ¿crees que los podrías intentar, eh, si es que vuelves a presentar este tipo de de de estrés?
Okey. Oh. Claro, creo que mientras me lo ibas diciendo, lo voy practicando, y y noto la diferencia, ¿no?, inclusive, en la posición de mi cuerpo, eh, en este, eh, en a la mejor, fluir de ideas, ¿no?, o sea, vaciarme un poquito de todas esas ideas que tengo en la cabeza, creo que el respirar me ha ayudado bastante, eh, a, en también a relajar un poquito la mente, definitivamente creo que, eh, algo que nunca había escuchado y que me ha causado gran impacto es eso, ¿no?, eh, mm, no tratar de evitar sentirme estresada, ¿no?, o sea, como, eh, te refieres a dejar fluir ese estrés, o sea, no quererme controlar de forma inmediata, eh, sino que empezar con estos pequeños pasos para ser un poquito, pues, menos menos exigente conmigo, ¿no?, porque a veces, eh, cuando más trato de de quitarme este estrés, es cuando más frustración siento, y entonces, el estrés me me domina al doble. ¿no?, entonces, esto que me dices creo que me va a ayudar bastante, eh, relajarme un poquito y no juzgar, ¿no?, este estrés y y esta presión que siento en la mente y en el cuerpo, entonces, creo que sí, me van a ayudar bastante.
De verdad, espero que sí, sé que pueden ser momentos complicados, difíciles, pero, pues, todo tiene una pequeña solución, ¿no?, a veces, pues, es difícil, es muy agobiante, hay muchas cosas que hacer, em, pero, pues, a fin de cuentas, así es la vida, ¿no?, entonces, em, espero que de verdad te hayan servido estos consejos, yo sé que vas a poder salir adelante, yo creo en ti, sé que vas a poder tratar de mejorarlo, y que también, pues, el estrés va a irse reduciendo poco a poco, ¿no?, es algo gradual, no es algo que de la noche a la mañana va a desaparecer, pero sí es un es un cambio, eh, que va a ir siendo gradual, como te lo repetí. Pues, nada, de verdad, muchas gracias por tu confianza, gracias por platicarme todo esto, y cuando quieras, pues, aquí estoy nuevamente y te puedo escuchar y te puedo brindar algunos tips, ¿okey?
Muchísimas gracias a ti por escucharme, me llevo estos consejos anotados y para practicarlos de tarea, te agradezco mucho.
Bueno, cuídate mucho, bye.